Aduh bingung banget harus mulai dari mana, aku pengen cerita.
Mhm. Oh ya, Kak, kenapa nih? Ada apa?
Jadi aku baru putus. <chuckles> Nggak baru sih, putusnya udah beberapa minggu. Tapi apa ya, yang bikin aku paling sedih tuh bukan cuma soal dianya gitu, tapi soal apa ya, bisa dibilang tuh ekspektasi-ekspektasi yang sempat aku bangun di kepalaku soal hubungan kita gitu loh.
Mmm, mhm. Oh ya.
Jadi aku ngerasa bukan cuma kehilangan orangnya aja, tapi merasa kehilangan masa depan yang apa ya, bilangnya tuh udah aku liat dengan jelas gitu loh, dan
Mmm.
ya, itu tuh sakit banget ya ternyata. Terus aku bingung banget cara, ngadepinnya tuh gimana. Kadang aku mikir gitu, "Kok aku bisa ya segininya sama sesuatu yang bahkan gak pernah kejadian?" gitu loh. Ekspektasi aku tadi gitu. Jadi apa ya, kayak, yang sakit tuh bukan apa yang terjadi, tapi apa yang nggak terjadi, ngerti nggak sih? Haduh.
Oh. Mmm mmm. Oh iya, wah aku cukup paham ya dengan situasi kamu saat ini, jadi kamu lagi galau nih karena habis putus dari hubungan kamu dan kamu merasakan kesedihan yang cukup mendalam ya dari yang aku denger ini suaramu sangat lemas sekali. Nah, tapi mungkin aku boleh tanya beberapa hal nih, emang seberapa lama sih hubungan Kakak itu berlangsung?
Iya. Mmm. Iya, mau tanya apa?

Eee, berarti sudah cukup lama juga ya, sudah 1 tahun itu, hubungan yang sangat lama dan sudah sempat membicarakan masa depan nih?
iya.
Oh, oke. Nah, kira-kir mmm?
Chat-an putus, setelah berpisah, ya. Ekspektasi-ekspektasi sama pembicaraan-pembicaraan tadi jadi ya sekedar angin lewat aja jadinya. Nah itu tuh susah banget berdamai dengan itu, gitu loh. Aku sedih banget rasanya.
Ah, wah sayang sekali ya. Mmm. Nah, emangnya Kakak itu berekspektasi seperti apa sih kepada dia, sehingga membuat Kakak itu sangat sedih sekali sekarang?
Sebenarnya yang paling sedih ya, aku tuh ngerasa orang ini ya, dia tuh bakal jadi orang yang bisa tumbuh bareng aku gitu. Aku bahkan udah bayangin momen-momen dimana kita ngerjain hal-hal bareng gitu di masa depan, terus saling merayakan pencapaian satu sama lain. M ya pokoknya s yang saling mendukung dan ngedorong
Mmm. Oh ya.
gitu loh, mungkin ekspektasi kayak gitu ya yang bikin, gimana ya, yang bikin

Wah. Bener juga sih kata kamu. Berarti dengan begitu, aku mulai mengenali perasaanku, distraksi juga ya tadi, kayak ngelakuin hal-hal lain lah biar nggak kepikiran terus, terus
Mhm. Ya, benar.
Iya. Kan sekitarku. Hmm, untuk bercerita gitu ya. Wah, rasanya aku jadi lega banget deh setelah cerita dan juga dengeri dengar saran dari kamu. Nanti setelah ini pasti bakal aku lakuin satu per satu.
Iya, Kak. Ah, oke, Kak, wah aku cukup
Dan juga akan cepat selesai dari perasaan ini ya.
<chuckles> Ya, semoga Kakak bisa menyelesaikan perasaan Kakak dan semoga saran-saran yang aku berikan tadi bisa membuat Kakak semangat ya. Dan jangan terus bersedih nih, Kak.
Pasti pasti. Pasti. Iya, aku usahakan. Terimakasih banyak ya atas saran-sarannya.
Oke Kak, sampai jumpa.
Kalau gitu sampai jumpa!